Kendine güvenini nasıl geri kazandın, biraz anlatabilir misin?
Ya, aslında bu konu, böyle, benim üzerine uzun yıllar çalıştığım fark etmediğim ama, eee, çalıştığım sonradan bir konu. Eee, yani, şöyle, aslında önce, ııı, hangi konularda kendimi yetersiz ya da daha az güvenli hissettiğimi keşfederek başladım diyebilirim sana.
Hımm. Yani Peki, bunu hangi olayda yani, hangi olaydan sonra bu oldu? Yani, ne oldu da bu oldu? Hani, onu bir öğrenebilir miyim?
Hıı. E, tabii, şöyle; aslında, hani, bu benim biraz karakterimle alakalı. Ben, her şeyi, eee, böyle, mükemmel yapma eğiliminde olan biriydim. Dolayısıyla, eee, böyle, biraz daha az yapabileceğimi düşündüğüm konularda hani, mesela benden diyelim bir şey isteniyor. Eee, bu i kendimi bildim bileli yalnız böyle, ilkokuldayken bile böyleydi. Ya, ona en iyi şekilde yapmayacaksam yapamıyordum. Sonra ben fark ettim ki aslında bu, hani, mükemmeliyetçi olmayla birlikte, eee, kendime olan güvenimle de ilintili bir konu. Eee, tabii bunu profesyonel destek aldığımda, eee, içsel yolculuğumda keşfettim aslına bakarsan. Eee, d ondan sonra da dedim ki ya, niye böyle? Çünkü biliyor musun, yani, bu insanın, böyle, hayattan, böyle, geri kalmama sebep oluyordu. Hani, onu anı yeteri kadar yapmıyorsam hiç başlamayayım. "Ya, başla ne olacak? Hani, mükemmel olmasa ne olur, kötü yapsan ne olur?" Ben, oralara hiç gelemiyordum. Dolayısıyla hep, böyle, bir üzerine fazla düşünme, fazla sorgulama, fazla emek verme, fazla saat harcama gibi durumlar ortaya çıkıyordu. Ne zaman baktım ki benim yaşam kalitem bozulmaya başladı. Çünkü atıyorum herkes, eee, 1 saat çalışıp, eee, bir derse girecekken, ya, basit bir dersten bahsediyorum, eee, ben, ona, işte, birkaç saat harcıyordum, yetmiyordu, üzerinden bir daha geçiyordum, yetmiyordu bir daha bakıyordum filan. Eee, olacak iş mi, değil mi, yani, şimdi, bu? Eee, hayat <chuckles> Evet, öyle bir şeydi, yani.
Hı hı. Hı. Hımm. Hımm. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Ah, anladım. <chuckles> Anladım. Imm, peki, şeyi merak ettim; şimdi, eee, bunu anlaman, hani, ve psikolojik olarak hani, profesyonel olarak, eee, destek almaya karar vermiş olman hayatının hangi aşamasında oldu? Yani, kaç yaşlarındaydın ve sonrasında? Hani, daha doğrusu, hani, dedin ya, "Herkes, yani, bu mükemmeliyetçi yaklaşım bende bir şeyleri kaçırmama neden oldu, bir şeyleri kaybetmeme neden oldu. Etrafımdaki insanlar, hani, ileriye giderken ben ileriye gidemez oldum." gibisinden konuştun ya. Yani, sen bunu hangi yaşında anladın? Hangi yaşında profesyonel destek almaya karar verdin bu konuyla ilgili? Ve profesyonel destek alma kararını nasıl aldın? Onu da merak ediyorum. Mesela bu da ayrı bir konu baktığın zaman. Eee, bazı insanlar profesyonel destekle, hani, bunun çözüleceğini düşünmeyebiliyorlar. Hani, senin için bunu çözecek olduğuna inanmanın kırılım noktası neydi? Onun üçünden de bahsedebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Doğru. Eee, tabii. Yani, şöyle aslında: Bir, emm, trafik kazası hikâyesiyle başladı bu durum. Çünkü o benim kırılma noktam oldu. Çünkü o noktada şey demeye başladım: "Ya, bak hayat düşündüğün kadar uzun değil.", eee Eee, teşekkür ederim, sağ ol. Sonra dedim ki, "Ya, ne oluyorum ben, niye bu kadar her şeyi takıp, bu kadar çok, eee, üzerine, eee, kafa yoruyorum." Hani, bir bakıyorsun, işte, orada sanki, böyle, içsel bir ses. Bunun adını sen her türlü söyleyebilirsin, ya. Ben içsel ses derim, bazısı, eee, ilahî durum der. Hani, bunun ismi değişebilir, çok önemli değil. Ben orada dedim ki, "Ya, bak biri sana bir şey söylüyor. Bu kadar çok." Çünkü o zaman da, böyle, dershaneden döndüğüm bir, eee, dü gündü. Dershane dönüşü yaşanmıştı bu olay. Ondan sonra dedim ki, "Ya, bu kadar çalış, bu kadar çabala, eee, yani, 5 üstünden niye 5 almak istiyorsun? Atıyorum, yani, 4,5 al, 4 al. Bazı derslerden geçer not al. Yani, kime neyi ispatlıyorsun?" Ha, sonra bu soru şunu getirdi bana dedim ki, "Ben kimseye bir şey ispatlamıyorum. Aslında ben kendime kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Yani, eee, daha iyisini yapamaz mısın? Niye yapamıyorsun? Yani, kendi derdim, kendimleymiş, yani." Sonra o trafik kazasının üzerine tabii fiziksel tedaviler vs. giderken bir de psikolojik destek almaya başladım. Hani, o noktada Ya, evet görüyor musun? Ondan sonra o görüşmeler başlayınca da, eee, şey, bir de bunu keşfettim. Yani, gerçekten, hani, eee, hiç, böyle, dramatik bir olay olarak falan da bakmıyorum. O kadar güzel getirileri oldu ki benim için farkındalık adına, kendi üstümde çalışmak adına. Eee, işte, o profesyonel desteğin başlamasıyla birlikte ben, eee, sapla samanı birbirinden ayırdım, diyebilirim.
Öncelikle çok geçmiş olsun. Hı hı, hı hı. Hıı. Anladım. Hıı. A! ”Her işte bir hayır vardır,” diyece yani. Hı hı. Ya, gerçekten, eee, öncelikle dediğim gibi, eee, çok geçmiş olsun. Trafik kazası yaşamış olman, eee, büyük bir, eee, travmanın aslında sebebi olabilecekken ve bu konuda, hani, eee, hem fiz fiz fiziksel olarak destek alırken hem iyileşme sürecinde hem de psikolojik olarak destek almaya karar vermen çok, ııı, gerçekten yerinde bir davranış olmuş. Ayrıca bu desteği alırken kendine yüklendiğin, hani, aslında, eee, yaptığın şeyler, aldığın kararlar, eee, konusunda kendine çok fazla yüklendiğinin farkındalığının oluşması da, yani, eee, diyorum ya, gerçekten, eee, "Her işte bir hayır var", eee, kelime cümlesinin yani, buraya gerçekten uyumlu olduğunu gösteriyor. E, peki mesela sen azıcık o profesyonel desteği aldıktan sonra, eee, günlük alışkanlıklarından neler değişti? Yani, mesela daha çok "Hayır" demeye mi başladın ya da bir şeyleri denemeye artık, eee, tamam artık bunu deneyeceğim olursa olur, olmazsa olmaz belki bir dahakine daha iyi olur gibi, hani, kendini içeriden motive etme şeyin mi arttı? Kararların nasıl değişti? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hıı. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle oldu aslında, tabii bu, böyle, bir anda olmadı, hani, eee, profesyonel destek devam etti. Sonra iyileşme sürecinde o kadar güzel, eee, arkadaşlarımdan ve yakınlarımdan destekler gördüm ki. Eee, tabii tüm bunların, eee, hepsi bana şunu hissettirdi, yani, düşündüğün kadar, eee, kötü bir şey değil eleştiri almak, emm, bir kritiğe uğramak, hani, her şey benimle alakalı değil. Eee, biraz bunun farkına varmaya başladım. Ha, so ondan sonra nasıl mı de değişti? Şöyle; yani, bir şeye denerken daha rahat karar almaya başladım. Mesela diyelim, yeni bir şey deneyeceğim çünkü ben, yeni bir şeye de çok açık değildim. Hani, yapar mıyım, yapamaz mıyım? En son şey demeye başladım, "Ya, dene ne olacak? Ne olabilir? Bir ölüme çare yok. Kötü yapsam ne olur?" Bu sefer, eee, kafamın içinde hep, böyle, eee, güzel bir tartışma yaşayan 2 düşünce vardı. Biri diyor ki, "Ya, yapma sakın bak ha şimdi yapamazsın, beceremezsin, edemezsin, eee, kendini rezil etme." durumu vardı. Diğeri de şey diyordu, "Ya, rezil olsa ne olur? Olsan ne olur? Kim, ne diyecek sana?" Gibi, gibi, gibi. Eee, ama bu çok işime yaradı benim. Çünkü hayatı daha keyifli yaşamaya başladım, daha rahat kararlar almaya başladım ve en önemlisi çok özgür hissetmeye başladım. Çok iyi geldi, yani, bu bana.
Hıı. Çok güzel. Hı. Hı. Hı. Anladım. İçsel bir kapışma vardı. Çok güzel. Hıı, anladım. Yani, gerçekten bunun farkındalığının olması, aslında kendi kendini yönetmeye başlamışsın bir nevi. Öncesinde aslında düşüncelerin, duyguların seni bir şekilde yapacaklarına ket vuruyordu, hani, engelliyordu. Ama sonrasında demişsin ki, "Bütün kararlarım benim kararlarım olacak. Bütün, hani, korkular değil ya da tedirginlikler ya da, işte, diğer duygular değil. Hani, eee, tam tersine ben bunu yaparsam başarılı da olabilirim. Neden başarılı olabilirim, fırsatını elimden atayım ki?" Hani, böyle bir kendi kendine aslında duygularını daha iyi, daha net bir şekilde, eee, yönetmeye başlamışsın. E, bu durumda da tabii ki senin öz güveninin, eee, ciddi anlamda ben, eee, mesela arttığını düşünüyorum. O konuda da bir değişiklik hissettin mi?
Hı hı. E, tabii hissettim. Çünkü böyle, eee, biraz daha omuzlarım dik durmaya başladım. Eee, böyle, biraz daha az sorgulayan bir şekilde bakmaya başladım. Çünkü, emm, aslında senin de dediğin gibi şöyle olmuş oldu başka bir deyişle, eee, hayatımın, eee, yöneticisi insanlar değil, ben olmaya başladım. Dolayısıyla, eee, biri ba bana bir şey der mi, işte, ben olumsuz bir geri bildirim alır mıyımdan konu tamamen çıktı ve dedim ki "Ya, bu kararları ben veriyorum. İyisiyle kötüsüyle bana ait. Her zaman iyi olmak zorunda değil. Kaldı ki her şey mükemmel olursa, ben hayatı nasıl öğreneceğim?" O zaman 18 yaşındaydım, işte, kü eee, k küçücüktüm. E, ondan sonra daha güzel hayat deneyimleri, daha özgürce hayat deneyimleri edinmeye başladım ve, eee, tabii şöyle, yani, bir işe girerken özellikle iş görüşmelerinde falan bu çok işime yaradı çünkü daha rahat göz teması kurabildim. Daha, böyle, kendinden emin, ses tonum daha kararlı, daha olaya hâkim bir şekilde konuşabildim ve, eee, bu da tabii, e, işleri çok kolaylaştırdı benim için. Çünkü, eee, özellikle eee, evet, özellikle iş başvurularında, eee, yani, yeterliliği zaten, eee, öz geçmişten görüyorlar ama, eee, şeye de bakıyorlar, ııı, sen ne kadar, eee, kararlısın, ne kadar eminsin, eee, kimle biz çalışacağız, bir görelim bakalım, eee, gizli bir şey hâli de var. Dolayısıyla bu kısmı benim her zaman çok daha rahat atlatmamı, eee, sağladı bu başlangıç ve devamı.
Hı hı. Hı. Hıı. Çok doğru. Hı hı. Hı. Ay, çok sevindim. Hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Yani, gerçekten, eee, baktığın zaman, eee, iş görüşmelerinde dediğin gibi insanların, hani, benzer öz geçmişlere sahip olabiliyorlar. Benş benzer şeyleri başarmış olabiliyorlar ama sen o işte ne kadar, hani, öz güvenlisin, sen o işte ne kadar, hani, tuttuğunu koparacaksın, yapacaksın? Bu tarz şeylerin de önemi tabii ki, eee, çok büyük, hani. Onun için de, eee, yine senin için gerçekten, eee, bu kendine güvenini kazanmış olman, eee, pozitif bir şekilde, eee, hayatını etkilemiş gibi görünüyor. Peki, şimdi kendine güvenini kazandığını anladık. Hani, eee, be uzun yollardan geçmişsin, zorlu yollardan geçmişsin, öncelikle tebrik etmek istiyorum. Peki, şu anda bu öz güveni, bu, hani, kazandığın güveni nasıl koruyorsun? Yani, korumaya nasıl devam ediyorsun? Hâlâ, mesela, emm, eee, profesyonel destek almaya devam ediyor musun? Ya da profesyonel destek hayatında olmasa, mesela, kendi kendine, eee, yaptığın bazı ritüeller, konuştuğun insanlar ya da belli başlı pratikler var mı?
Hı. Evet, evet. Hı hı. Şöyle, profesyonel destek almıyorum çok uzun zamandır. Ama ihtiyacım olursa tabii ki yine alırım. Hiç mesele değil benim için. Yani, şöyle, eğer yine, böyle, kafamda herhangi bir konuyla alakalı soru işaretleri varsa önce onu kendimce analiz ediyorum, mesela. Yani, "Şu an korkuyor muyum? Yoksa tamamen bilmediğim için bilgi eksikliğinden dolayı mı bu hissiyat şu anda var?" Eğer korkuysa, eee, cevabım şunu yapıyorum, diyorum ki, "Dur bakalım ya, bir sakin ol. Yani, bir, eee, burada seni ne kaygılandırıyor?" diye kendi kendimle konuşuyorum. Mesela, orada da yine o eski, emm, eee, kişi diyor ki, "Ya ama ya yapamazsan şimdi yepyeni bir şey, ne bileyim, nasıl olacak?" Eee, "Olacak, yani, herkes nasıl yapıyorsa sen de yapacaksın." "E, ya yapamazsam?" "Tamam, yapamam. Bunu yapamazsam ne olur ki?" eee, diye, böyle, eee, kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Ve her zaman da aslında yaşam felsefem şu, olmuyorsa benim için daha iyisi bi bir yerde bekliyor ki beni, o yüzden olmuyordur. Yani, bu sadece ben yapamadığım için ya da, eee, beceriksiz olduğum için değil. Bunun başka anlamları da olabilir. Mesela, eee, belki benim için iyi bir şey değildi. Belki onu daha çok hak eden birine gidecek. Belki, eee, ben benim hayatımın farklı şekillenmesi gerekiyor. Yani, sadece mesele, eee, benimle ya da benim kapasitemle alakalı değili, kendime sürekli hatırlatıyorum. Eğer bu bir, emm, ritüel dersek herhâlde, iii, farklı bir şey söyleyemem sana.
Hı hı. Hı hı. Hı. Hıı, anladım. Yani, gerçekten güzel aslında. Bunların bilincinde olman, bunları devam ettirmeye çalışıyor olman, bunları keşfetmiş olman mesela. Eee, yani, eee, bu senin gelecekte hayatına yine aynı bu öz güvenle, belki öz güvenin katlanarak, hani, eee, devam etmeni sağlayacak ve, hani, dediğin gibi, hani, öz güven insanın hayatında çok noktaya dokunuyor. Yani, bazı şeylerden sırf yeterince cesur olamadığın için geri kalmak daha sonra sende daha büyük pişmanlıklara ve daha çok geri adım atmana neden olabiliyor, hani, baktığında. Ama sen bunu bir şekilde keşfetmişsin. Anlattığın hikâyeler gerçekten çok güzeldi. Oralarda değindiğin noktalar, zorlandığın noktalar, zorlandığın noktalardan nasıl çıkacağına dahir dair, eee, attığın adımlar, hani, gelecekte de nereye gideceğine dair, eee, yaptığın planlar, yapmaya çalıştığın, hani, kendince ufak ritüeller, eee, bunlar, eee, senin kendine güven adımında hem geri kazanma hem de stabil bir şekilde o geri kazanmanın devam ettiğini gösteriyor. Eee, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma oldu. Verdiğin detaylar, özel hayatınla ilgili paylaştığın noktalar gerçekten çok anlamlıydı. Umarım yeniden görüşürüz.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Eee, ben çok teşekkür ediyorum. Eee, görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal.